Pişmanlıkları geleceğe yatırım yapmak için nasıl kullanırsın?
Eee, onu daha yeni öğrenmeye başladım, eee, çünkü pişmanlık aslında hep şeydir, işte zamanı keşke geri alsam denilen bir şeydir. Onu ileriye yönelik, eee, iyi bir, kıymetli bir bilgi olarak kullanmayı yeni yeni öğreniyorum. Eee
Evet. Yani sen aslında ders çıkarmaktan bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Niye, keşke demek yerine hani ben bunu yaptım, eee, ama bir sonrakinde yapmamak için neler yapabilirim diye mi yaklaşıyorsun?
Evet. Evet. Evet çünkü pişman, eee, olmadığım bir, eee, yaş hatırlamıyorum. Hani e ş a ay ya da yıl e di hadi demeyeyim de her yaşında insan, eee, pişman olacağı şeyi yaşıyor. Yani bir daha şöyle yapmayacağım dediğinden 1 dakika sonra çok benzer bir şey yapabiliyorsun. Bu insanlık hâli böyle bir şey zaten. Eee, keşke lafını da sevmiyorum. Eee, çok içimi gevreten, e e kalbimi sıkan bir şey. Eee, çözümü yok. O yüzden onu, eee, iş yani bir geleceğe yatırım veya ondan ders çıkarma veya işte, eee, aman neyse olan oldu diyerek, eee, geçmeyi daha, eee, sürdürülebilir buluyorum diyeyim.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı. Anladım. <chuckles> Anladım yani keşke dediğinde zaten hiçbir şey değişmeyeceği için sen çok fazla keşke demeyi tercih etmiyorsun, hani biraz olumsuz bir düşünce olarak geliyor. Sen aslında bir tık daha pozitif bakma yönündesin ve, eee, kendini bu yönde de geliştirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Peki bunu ne zaman ki farkına vardın? Mesela, eee, küçükken ya da lisedeyken, üniversitedeyken he sonuçta senin bahsettiğin gibi, eee, hayatının her döneminde pişmanlıklar yaşanabiliyor. Pe buna, eee, lisedeyken nasıl bakıyordun, üniversitedeyken nasıl bakıyordun, şu anki yaşında nasıl bakıyorsun bu pişmanlıklarına?
Hı hı. Hı hı. Evet. Ha ha. Yani yakın zamandan örnek vereyim yakın zaman dediğim 20 sene filan oluyor da <chuckles> yani ilkokul, çocukluk, lise bunlar gerçekten unutamayacağım kadar, eee, eskide kaldı diyebilirim. E pardon unutamayacağım kadar değil. Unuttum anlamında diyorum yani hatırlayamayacağım kadar, hah. Eee
<chuckles> Anladım. Hı hı. B geçici anladığım kadarıyla senin için küçüklükte yapılanlar.
Yani evet onlardan hakikaten bir tecrübe oldu ve onlar tatlıymış düşünüyorum da elbette vardı. Ne bileyim mesela, emm, lisedeyken, eee, şe ortaokulda pardon lise değildi. Ortaokulda daha, eee, işte İngilizceyi yeni öğreniyoruz, anadolu lisesinde okudum ben, o zamanlar çok kıymetliydi anadolu liseleri, İngilizce öğreniyoruz falan. A İngilizce öğrenince sanıyorsun ki bütün dünya dillerine hâkim olabilecek şeydesin. Eee, böyle İspanyolca, Fransızca şarkılar, eee, işte kaydediyoruz kasetlere. Kasetçi bize veriyor, işte doldurtuyoruz falan. Ha böyle bir dönem vardı ve orada mesela hiç unutmuyorum 'Nathalie' diye bir şarkı vardı. Eee, Julio Iglesias'ının, eee, İspanyolca. "Nathalie perike minpa" falan diye giden bir şey böyle. Hâlâ o taklit düzeyinde İspanyolcayı biliyorum. Eee, normal hani İspanyolca bilgim yok, eee, ve ben bu yabancı sözlü şarkıları yazıp satıyordum mesela. Ama çok ucuz paralara ama, eee, işte, iii, kendi sınıf arkadaşlarım hani onlardan daha fazla İspanyolca bilmiyorum ya da işte, eee, onlar da alıyorlarmış gerçi komik ama işte sözlerini çıkardım buyurun falan deyip böyle hani bunu mesela şey olarak hatırlıyorum ne aptallıkmış hani pij pişman olacağım bir şey. Para alıyordum. Hı
Hı hı. Tabii. Ne güzel. <chuckles> Fransızca mıydı? Hı. Heh, anladım. <chuckles> Aslında orada bir <chuckles> Aslında or anladım. Aslında orada senin de bir emeğin var. Belki o emeğini, eee, paraya dönüştürmek istedin, bedava vermek istemedin, s vakit harcıyorsun belki de ona. Hani neden bundan mesela pişmanlık duydun? "Arkadaşlarım olduğu için bedava verebilirdim, niye parayla sattım?" diye mi yaklaşıyorsun?
Yani yalan söyleyerek, eee, ya İspanyolca biliyorum bakın sözleri böyle diyerek sattım ama bilmiyordum ki aynı onların yapabileceği şeyleri, eee, ben onlara profesyonelmiş gibi sattım. Hani s demedim ki onlara ben duyduğum şeyi yazdım, eee, böyle bunun sözleri, siz de böyle söyleyebilirsiniz demedim yani. Hani satmakta değil de sıkıntı yalan söylemekle ilgili bir sıkıntı. Şimdi seneler sonra ilk defa aklıma geldi bu mesela sen ilkokul, ortaokul filan deyince.
Hıı. Anladım. Anladım. E Ha ha. Peki bu bunu <chuckles> Peki bunları karşı tarafa söyledin mi sonradan mesela, eee, yoksa hani o sende mi kaldı?
Yok. Bende kaldı hiç kimseye söylemedim. Bu işte bunlar böyle hani geçmişte yapılan çocuksu hareketler. Hani bunlardan büyük pişmanlık, eee, duymuyorum tabii ki ama hani aklımda kalanlar bu tür basit şeyler. Onu demek istiyorum. Yani esas ders alabileceğim ya da geleceğe yatırım olarak kullanabileceğim pişmanlıklar mesela, eee, birkaç sene önce bir proje yapmak istedim. Eee, tasarımla ilgili kumaşa, eee, baskı projesi. Çok sevdiğim bir işti
<chuckles> Kesinlikle. Hı hı. A! Ne kadar güzel bir şey, düşünce, evet.
çok da güzeldi. Evet, yani hep organik kumaşlar üstüne ü doğal pigmentlerle baskı. Çok fazla sanatçıyla konuştum, baskıcılarla konuştum, o İstanbul'un acayip böyle bir İkitelli'nin oralarda, eee, Merter'in oralarda yer altlarında böyle baskı atölyeleri var. Onlara girdim çıkıp fa yani gerçekten çok uğraştım. KOSGEB'den
<chuckles> Bayağı araştırmışsın, evet.
Tabii, KOSGEB'den, eee, destek almak için bir, eee, kurs vardı. Eee, 3 hafta mı 5 hafta mı ne ona gittim. Eğer o destek kursuna gidersen şey, eee, iş kursuna gidersen destek alabiliyorsun çünkü KOSGEB'den.
A! Ne kadar güzel.
Mükemmel gitti her şey fakat sonra, eee, ilgimi kaybettim işe karşı. Eee, basit bir şey yüzünden aslında kaybettim, yani teknik bir sıkıntı yüzünden. Eee, iii, benim yapmak istediğim baskı için yurt dışından bir malzeme gerekiyordu. O malzemeyi de kullanırsam eğer kalıcı olabiliyordu baskı. Eğer o malzemeyi kullanmazsam, eee, birkaç yıkama sonra solabiliyordu. Yani çıkmıyor ama sol soluyor renkler o hıı.
Evet. Peki Hı hı. Bunu bunu sonradan mı öğrendin? Yoksa, hani, proje başında yapmış olduğun, yani onu, ııı, düşünemeden yaptım, projeyi buraya kadar getirdim ama bunun farkına sonradan mı vardım, diyorsun?
Eee, bir yolunu bulurum diye düşündüm. Aslında en başında, eee, bu işi çok iyi bilen, eee, bir yakınım söylemişti bana bunu. Yani demişti daha doğal pigmentler ve, hani, polyestere bassan tamam olur ama doğal bir kumaşa basmak istiyorsan, eee, bu renk solacaktır. Yani, eee, i işte bi şu lazım bu lazım, ha, konuşmuştuk. Ben de demiştim ki ben bunu yapana kadar ya bir yolunu bulurum, bir teknolojik bir şey çıkar, çok iyi bir çünkü bana demişti ki bilmem ne baskı makinaları var, onlarda bu sistem deneniyor, işte bilmem ne, bir şey... Hani, sanki, böyle, kendime bir şey, eee, çıkardım ordan. Emm, iii, o projeyi yapmak, eee, istediğim için kötü yanlarını çok fazla görmek istemedim.
Anladım. Anladım. Hımm, güzel bir bakış açısı. Yani, eee, aslında güzel farkındalık bakış açısından ziyade. Eee, sen projeye çok inanmışsın, hani, o kadar KOSGEB'den kurslar almışsın, eee, araştırmışsın, eee, baskı yapacağın yerleri. Evet, anlatırken bile fark ediliyor bayağı uğraştığın ve, eee, belki de tutacağına çok inandığın Yani, tutmasa bile hobin gibi bahsettin, çok severek yaptığın bir şey. Ama, hani, olumsuz şeyleri hep ertelemişsin ve bu sana sorun olarak gelmiş anladığım kadarıyla. Bununla nasıl yüzleştin daha sonra?
Hıı. Evet, evet. Çok uğraştım ya. Hı hı. Hı hı. Şöyle oldu; bu iş olmayınca, yani, yapmayacağıma karar verince şunu fark ettim: Bu kadar emeği başka bir şeye yapabileceğim şeye harcasaydım ya da bu projeyi en başında o bilgiyi fark edip, eee, ve o bilgiyle yüzleşip ona göre yapsaydım. Hani, eee, organik kumaş olmasaydı da, eee, organik polyesterle başlasaydım mesela çok güzel polyesterler vardı o eee, başlamıştı o dönem, yani, daha doğada çözülebilir falan. Veyahut, eee, solmayı göze alıp, hani, ona göre bir proje yapsaydım. Böyle ben, hem kalıcı olacak, hem solmasın hem de o eee, yani, çok zorlaştırdım işi kendi kendime. Kendime şey yaptım, yani yanlış, eee, iş planını yaparken, eee, hatalı başladım. Kabullenmedim durumu ve çok emek harcamış oldum ama dedim ki "Ben bununla eee, hani, boşa zaman kaybı olarak bırakmak istemiyorum bunu geçmişimde." Dedim
Hımm. Anladım. Evet. Ya Hı hı.
ve şöyle yaptım: Bi iii, 2 şey yaptım. 1'incisi bu projeyi bir arkadaşıma anlattım, tasarımcı çünkü. Eee, bütün bilgi birikimimi ona verdim. Yaptığım bütün görüşmeleri o, kendine oradan çok güzel, farklı bir şekilde ama çok yararlandı o bilgilerden. Farklı bir yön çizdi ve çok güzel şeyler yap Yani, eee, daha, böyle, ya polyester gibi kumaşlar, daha ufak, eee, metrajlarla falan. O, insanlarla görüştü, güzel bir şey yaptı ama ben de kendime, eee, şunu çıkardım: Eğer bir işi planlayacaksam zor kısmı, kısmı, neyse, hani, bütün her yanıyla, her yönüyle yüzleşip ondan sonra emek harcamak ve bunu da yaptım gerçekten.
Anladım. Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, eee, son aşamada dedin ki, "Bazı kumaş çeşitlerini yanlış seçmişim, onların yurt dışından gelmesi gerekiyordu. O yüzden planlama hatası yapmışım, zorlukları hallederim diye sona bıraktım." dedin. Peki, bu son aşamada, ııı, o, ııı, kumaşları değiştiremiyor muydun? Başka bir şeye basmak, eee, elinde öyle bir imkân yok muydu? Yoksa ben bunu istiyordum, bunu yapacaktım bu olmadığı için de bırakmak istiyorum. O yüzden arkadaşıma bütün bilgi birikimimi aktarayım, hani, o belki bir şeye çevirir diye mi yanaştın?
Eve <chuckles> Hı hı. Evet. Ha. Evet. Şöyle, kumaş değildi o, bir sıvıydı.
A, pardon. Hı hı.
Eee, ve çok şey bir sıvı, ya, pahalı bir sıvıydı. Gerçekten, işte, epeyce önlüyor. Eee, şeyin, eee, tasarım baskısının bir aşamasında kullanılıyor. Daha doğrusu tasarımdan sonra bir yıkama, şey, pardon ön yıkamada kullanılıyor sonra tas şey, baskıya geçiliyor, eee, ve çok pahalıydı. Yani, bu çok pahalıya patlayacak bir iş olacaktı. Yani, son kullanıcı bunu, eee, almakta zorlanacaktı. Ben de öyle lüks, eee, bir tasarım olarak düşünmemiştim bunu. Ben, daha basit, daha herkesin ulaşabileceği, ne bileyim, hani, böyle sevimli tasarımların olduğu, alsın, çocuğuna pijama diksin gibi şeyler düşündüğüm için, eee, ya da kendi istediği tasarımı basabilsin. O, bana tasarımını yollayacak, ben basacağım gibi şeyler. Bu, olabilecek bir şey değildi, çok pahalıya patlayacaktı. O, zaten beni bir soğuttu projeden.
Anladım. Anladım. Evet. Hı hı. Yani, pahalıya patlayacağı için de, eee, çok önünü göremedin sen de. Hani, i insanlara ulaştırmak için biraz daha uyguna satsan bu sefer sen emeğinin karşılığını alamayacaksın belki. E, bir tık Evet. Bi Hı hı.
Evet. İ imkânsız. Tabii. Yani, hiçbir kâr ya zararına satacaktım eğer kendi yaptığım şeye girseydim.
Anladım. Yani, biraz daha pahalı satsan belki alan olmayacaktı fiyatları açısından. O yüzden de anladığım kadarıyla projeni sonlandırmaya karar vermişsin. Peki, arkadaşına gidip bunu aktardığını söyledin. Eee, bundan çıkardığın ders neydi tam olarak? Hani, evet, bir belli bir planlama hatası var. Ama ben bundan ders çıkardım ve bir sonraki hedeflerimde, planlarımda, eee, şu şekilde davrandım dediğin ne olabilir?
Tabii, tabii. I hı. Evet. Ha ha. Ya, şöyle bir şey var: Arkadaşım için çok iyi oldu çünkü o küçük küçük, eee, çantacıklar tasarlıyor böyle. Bir işe de ihtiyacı vardı. Çok da yaratıcı bir kız, eee, ve bu fikri de başından beri, emm, biliyordu zaten, yakın arkadaşım ve bana çok da destek oluyordu fikirler konusunda. Şöyle ol böyle, bak ben sana bu konuda yardım ederim falan diyordu. Ve çok gönül rahatlığıyla gerçekten, eee, bütün ileş iletişim bilgilerini, eee, projeleri, yurt dışından gelen numuneler, her şeyi onunla paylaştım. Gönül rahatlığıyla yaptım. Çok da tatlı, sevimli bir iş kurdu. Oradan yürüdü yani. Hâlâ da yapıyor. Eee
Hı hı. A aslında senin pişmanlığın, ııı, yani, belki de planlama hatan arkadaşın için başka bir yöne evrilmesine, onun için gelişmesine vesile olmuş, diyebiliriz.
Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yani, ben bu, eee, proje ölmedi, projeye bir şey olmadı, "Keşke de şöyle yapsaydım." gibi bir şeye, eee, yer kalmadı hayatımda. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım bununla kendine çok güzel bir ekmek teknesi kurdu. Bu benim için o kadar rahatlatıcı bir duygu ki burada hiçbir "keşke" yok o yüzden. Bu bana çok iyi geldi. Eee
Anladım. Evet. Aslında yap yapmış olduğun planlama hatası diyelim, belki de arkadaşına yeni bir işte vesile olmuş ve bundan mutluluk duymuşsun pişmanlık yerine. Bu da aslında güzel duygular barındırıyor kendi içinde baktığında.
Evet. Kesinlikle. Yani, bireysel olması gerekmiyor bunun. Yani, bu bana ceza kesmek için yapılan bir şey değil. Belki de bir yön tobel tabelası asmak içindi. Yani, bu, eee, başka bir arkadaşıma yol gösterdi ve belki de onun için yaptım ben bu çalışmayı. Neden olmasın? Yani, kendim değil de arkadaşımın hayatı içindi belki. Fark etmiyor o noktada kimin hayatı olduğu.
Evet. Peki Evet. Peki, burada arkadaşın, mesela, kendine, eee, yeni ekmek teknesi yarattı, dedin. Bi eee, bir bakıma senin getirdiğin bir proje, senin bilgilerinin aktarımı sonrası. Hiç arkadaşınla birlikte devam etmeyi, yani, onun projesinde devam etmeyi düşündün mü? Yoksa direkt, hani, arkadaşın kendi başına mı devam etti bu projede?
Hı hı. Hı hı. Ben d başka bir, eee, projeye yelken açmıştım. Eee, yemek işiyle ilgilenmeye başlamıştım. Dolayısı Evet. Yani, çok da hoşuma giden bir, eee, durum içerisine girmiştim. Eee, bir de çok fazla, uzun sürmüştü o proje, diğeri ve gerçekten yapmış da yorulmuş gibi hissettim kendimi. Eee, yani, o yüzden o işin içinde olmak istemedim ama onu çok zevkle seyrettim yani, yaparken, bunu söyleyebilirim.
<chuckles> A! Anladım. Ne güzel. Yani, zaten çok uzun bir süreç harcamışsın, eee, ve bunun sonunda da, hani, bir, eee, somut bir şekilde bir başarı yani, başarıdan kastım şu: Hani, beklentini karşılayamadığı için bir nevi üzülüp tekrar o projeden devam etmek istemeyip yemeğe dönmüşsün. Peki, eee, bazen bu durumda, hani, arkadaşlarınla paylaşıyorsun, projeni ailenle paylaşıyorsun, bazen böyle karşı taraftan beklentiler oluyor. Eee, sen o, mesela, b olmadığında ba başkalarının beklentileriyle nasıl, eee, yüzleştin ya da öyle bir durumla geldiler mi sana? Yoksa hep destekleyici mi oldular?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Yani, her aşamasını herkesle paylaşmıştım bu konuyla muhatap olan. O o yüzden, eee, olmadığı olmaması gerektiğini de onlar benimle aynı anda fark etmişlerdi zaten. O yüzden bir sıkıntı olmadı.
<chuckles> Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anılarını hikâyelerini paylaştın benimle. Çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle oldu. Çok teşekkürler görüşmek üzere.
Görüşürüz.